Exatamente, Menudo, lá aquela né, aquela banda que tinha aquele os meninos. Então, eu cresci mesmo com ele. <laughs> E aí, eu encontrei era o Rick Martin, aí <laughs> mas ele era era tão familiar pra mim, juro, eu pensei que fosse <chuckles>
Uhum. Gente! <chuckles> Ai meu Deus. Meu amigo de infância foi ótimo. <laughs> Ai que legal. Mas realmente, você viu como é que fica na memória a o a o tanto que uma pessoa, o artista, ou estabilidade pode fazer parte da sua infância ou história a ponto de você se confundir isso, né. Eu acho que ele nem você poderia encarar
<laughs> E aí É. Sim. Nossa, eu achar que eu conheço ele bem, eu conheço ele bem mesmo. <chuckles>
É claro, <chuckles> ouviu a maior parte da sua infância e adolescência, o cara mas deixa eu te perguntar cresceu ouvindo ele, e eu fico pensando, você mesmo se você tivesse encarado, encarado muito ele, ele ia tratar normal, porque ele já deve viver isso, né, muita gente olhando o tempo todo.
E cresci, né, cresci com el eh Sim, sim. E e, assim, eu te achando que é meu amigo lá do interior lá ainda não era nem da cidade maior que eu mudei, é da menor. <chuckles>
<laughs> Uhum. Convicta: "Ai ele foi meu amigo de infância." <laughs>
<chuckles> Eu falei: "Será, que ela era meu" Ela falou: "Eu também conheço", falei: "Como assim, você conhece?". E eu não <chuckles> É, aí ela falou: "Ou, é aquele lá lá é o Rick Martin", eu falei: "Nossa eu não acredito". E aí nisso, né, eu falei: "Nossa, não é possível, como que eu posso ser né, pensar isso?" E e foi assim, eu ri muito, né, achei engraçado esse esse esse encontro, aí eu tirei foto, tudo, e eu não tive coragem de falar, né, com ele isso, que que v ver vergonha. <laughs> Mas falei que eu falei que eu sigo ele, que eu estou com eu né, que eu sempre achei assim, né, acho ele o máximo, essas coisa é, exatamente. Mas foi esse o meu encontro, inesperado, assim, que eu tive aqui.
"Como assim, ele também é seu amigo de infância? <chuckles> Você também é da minha cidade de São Paulo?" <chuckles> Sim. Uhum. Claro, claro. Ele ia falar bem, assim: "Você e a metade da população da América Latina" Ai. As músicas deles são ótimas. Aham. Que demais! Nossa, mas foi inesperado e outra que você estava numa viagem, <laughs> pra isso, você teve um encontro inesperado com amizades, teve um encontro inesperado com o seu amigo de infância, Ricky Martin. Que demais! Que demais!
<chuckles> Sim. <laughs> É, foi muito legal. E aí foi e e engraçado, sabe, depois eu ri muito e essa história eu conto porque, foi um encontro, <laughs> encontro inesperado.
<chuckles> Nós vimos o Ricky aqui agora, real, é muito boa, muito boa. E também o e o plot twist dessa história é que nin eu não estava esperando que se fosse alguém conhecido, assim, em outro país também, achei que você ia falar sobre alguma celebridade brasileira mesmo. <laughs> Ai meu Deus, ótimo, ótimo. Mas que bom saber se você faria esse mesmo trajeto essa viagem de novo?
<chuckles> Eh, é mas mas nem nem eu. <laughs> Nem Ai, meu Deus, muito legal. Hã. Faria, faria, faria muito. Nossa, muito bom, foi muito legal. Foi legal poder contar, viu, minha história aqui pra você. <chuckles>
Ai, que legal. Ai, isso que importa, né. Ai, eu te agradeço por compartilhar a sua história comigo gostei de verdade viu.
Até a próxima. <chuckles>